Voilà j'ai envie de de te parler d'un truc, heu, qui peut paraître un peu un peu banal, mais heu, qui en ce moment me me frustre un peu. Hem, le soir par exemple, j'ai je me retrouve avec, heu heu, pas d'envie, pas d'énergie, heu, pour, heu, ne serait-ce que regarder un film. Heu, je passe, heu, je sais pas combien de temps à choisir un film. Heu, j'ouvre ma plateforme préférée et heu, je je scroll, je scroll, je scroll, et je me dis: «Oh ça non, ça non, ça» bref, heu, j'ai pas de j'arrive pas à choisir, j'ai pas envie. Heu, j'ai des bouquins que j'ai commencé, plusieurs, heu, j'arrive pas à me poser pour, heu, pour lire bref, j'ai vraiment ce manque de manque d'énergie là pour, heu heu, pour toute activité, heu, hors hors travail.
Mmh mh. D'accord. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mince. OK, bah heu, ouais c'est, heu, c'est c'est intéressant comme, heu heu, co comme sujet et tu disais tout à l'heure que c'était, heu, que c'était banal, heu heu, mais si, heu, je peux me permettre de te rassurer, heu, le fait que ce soit courant en fait, heu, ça n'en ça n'enlève rien en fait, heu, que, heu, que c'est quelque chose qui qui te touche et et qui t'affecte et, heu, et et derrière ben f ce ce ce manque d'énergie, heu heu, ça ça peut impacter, heu, bah finalement, ton ton ton le le goût que tu as, heu, à apprécier, heu, ben voilà les les moments le soir, heu heu, qui sont plutôt dédiés, heu, à la relaxation à la détente et cetera. Donc heu, ça c j je comprends que ce soit, heu heu, quelque chose d'impactant et et et de gênant mais si t tu as besoin d'exprimer, heu, j'ai, heu, j'ai j'ai aucun souci, heu, à à écouter, heu heu, ce ce que ce que tu as à me dire. Heu, mais d'ailleurs, tu disais que, heu, aujourd'hui tu n'avais, heu, du temps que, heu, que pour le travail, heu, finalement, heu, en journée, heu, tu arrives à avoir suffisamment d'énergie ou alors tu as l'impression de de forcer déjà sur les réserves?
Non, quand je suis au travail, heu, j'ai l'impression que la journée se passe, heu, de manière assez fluide, finalement. J'ai des horaires assez, heu heu, assez fixes, heu, voilà et du coup, non, c'est plutôt quand je rentre, heu, chez moi. En fait, concrètement, heu, ma journée, elle se passe, heu, elle se passe plutôt normalement. Heu, je travaille. Heu, je parle avec les gens, heu, je fais ce que j'ai à faire, bref, toute la journée. Hem et heu et il y a même des moments où je vais me dire, heu: «Eh, tiens, ce soir, je vais me regard je vais me poser, je vais me regarder un petit film. Ah, ouais, j'ai vraiment envie de faire ça. Heu, non, ça va être cool, je vais me faire un petit plateau, heu heu, voilà» et et et je vois ça vraiment super bien, quoi.
Ouais. Mmh mh. Ouais.
Et finalement, heu, bah, je fais rien de tout ça.
OK. Mmh mh.
Quand quand quand, je veux dire, quand le s quand le soir, heu heu, arrive, je suis je suis chez moi. Heu, je je, heu, bah, je m'assois et puis, ben, en fait, heu, je oh <blows air> heu, aller préparer, ouais, non <blows air> oh, je vais plutôt prendre, heu, la pizza-là, ça va être plus simple, heu et puis, comme je te disais tout à l'heure, je vais scroller sur la plateforme pour choisir un film et j'arrive pas à m'arrêter. Je je p je j je trouve pas de d'attrait, en fait.
D'accord, ouais. D'accord. OK, OK. Bah, non, mais là, j'ai, heu, j' j'y vois beaucoup plus clair, parce que, bah, finalement, heu, heu, c'est fi finalement c'est pas ta journée de travail qui, heu, qui te fatigue, heu, heu, je pensais qu'il y aurait eu peut-être, heu, un un un peu de ça, mais heu, non, tu as l'air parfaitement épanoui, heu, heu, sur, heu, sur ta journée de travail, donc f il y a il y a il y a rien, heu, qui justifie que ton mental soit, heu, soit soit peut-être, heu, à bas niveau, heu, arrivé, heu, arrivé chez toi le soir. Est-ce que tu veux m'en dire un petit peu plus sur, heu, sur ta routine, heu, à quelle heure tu rentres? Est-ce que tu vois du monde, heu, enfin
Alors ces derniers temps, oui, davantage, heu, je commence à voir, heu, à revoir du monde, hem, donc en fait, quand je quand je quitte le boulot, je peux très bien, heu, heu, aller voir des des des copains, heu, aller boire un verre, heu, heu, passer un moment, heu, au parc, heu, à discuter, heu, ouais, de ce côté-là, heu, je je suis en train de mettre en place là, heu, des petites, heu, des petites routines, heu, hebdomadaires, heu, avec les amis, heu, qui sont qui sont plutôt pas mal. J'ai des activités aussi, je fais du sport et de la musique notamment, heu, donc heu, d voilà, ça, il y a pas de problème, c'est c'est c'est c'est récurrent, c'est acté, c'est c'est dans les dans le planning, tout tout va bien, heu, non, c'est vraiment plutôt, heu, pour, heu, ces petites choses qu'on pourrait faire pour soi, chez soi
Mmh mh. OK. OK. Ouais, pour se détendre. Oui, oui, d'accord. Ouais.
exactement, vraiment pour se détendre et c'est et et en, heu, j'allais dire, c'est encore plus flagrant, avec, heu, avec la lecture parce que quand, heu, quand j'ouvre un bouquin, heu, je vais lire, heu, 1 page ou 2
Ouais. Oui.
et et et à un moment je réalise que j'ai absolument <chuckles> rien retenu de ce que je viens de lire.
Rien lu, ouais, tu as perdu le fil, ouais. Ouais, ouais, effectivement, ouais, c'est, heu, c'est c'est c'est très parlant, hein, parce que, ben, finalement, enfin voilà, te, heu, au au aujourd'hui ton ton ton manque d'énergie, heu, enfin voilà, est vraiment lié, heu, à à aux besoins de de détente. Et ça c'est, heu, ça ça peut paraître, heu, ça peut paraître curieux parce que tu arrives, heu, à, mmh, à à être, heu, heu, à ta place, heu, ben voilà, sur les journées de travail qu'on pourrait, heu, généralement, heu, traduire comme étant fastidieuses. Heu, tu trouves du temps, heu, pour avoir une vie sociale, et ça c'est, heu, et ça c'est très bien. Heu, mais heu, arrivé chez toi, tes batteries sont à plat et tu tu ne profites même pas du temps que tu pourrais avoir pour, heu, heu, pour pour te reposer. Et ça quelque part, ben, ça ça appuie, heu, ben voilà sur, heu, heu, sur ta fatigue. Au lieu de te détendre, heu, ben, voilà, ça fait, heu, ça fait malheureusement, heu, tout, heu, tout tout l'inverse, heu heu, pour, heu, pour toi. Et heu, et j et je comprends que ça puisse, heu, que que ça puisse, heu, t'affecter. Hem, au au aujourd'hui, heu, enfin, mmh, tu tu n'as pas l'air, heu, spécifiquement stressé, on va dire, par des éléments, heu, heu, e extérieurs, mais heu, de le le le fait d'être chez toi seul, heu, est-ce que c'est quelque chose qui, heu, qui qui qui te gêne, heu d'une certaine, heu, d'une d'un certain angle?
Bah, heu, <scoffs> en fait, j'en ai j'en ai envie, c'est ça qui est, heu qui est un peu, heu, perturbant, c'est que j'ai très envie de me retrouver tout seul, heu, je suis même content, heu, puisque des fois c'est c'est vraiment le le plan quoi, c'est
Mmh mh. Mouais. Effectivement, ouais, mmh.
ce soir, c'est toi tout seul avec toi-même et heu, c'est chouette. Heu, bon et et finalement ça se passe pas tout à fait comme comme prévu quoi. Heu, donc heu, je vais je vais finir, heu, je vais finir la soirée <swallows> par prendre mon téléphone et puis à scroller bêtement, heu heu, sur les réseau, heu, jusqu'à ce que je sois encore plus fatigué finalement et que et puis à la à la fin je vais je je finis par culpabiliser en fait parce que je me dis: «Mais mer j'ai j'ai gâché ma soirée quoi.»
Mmh. D'accord, OK. Ouais. Ouais, ouais j'entends, mais heu heu, finalement tu as un b tu as un besoin de de de te ré de te reposer, tu tu essayes, heu heu, les, heu, les les plateformes de streaming, heu, tu vois que tu n'y trouves pas ton compte. La lecture malheureusement tu, heu heu tu tu tu tu perds le fil au bout de de quelques pages, heu, le fait de te détendre, heu, en fait il se il se, heu il il se pourrait que tu que tu aies besoin, heu, tout simplement d'adapter, heu, d'adapter le le loisir en question pour, heu, vraiment profiter de de de ce moment et est-ce que quelque part, heu, le fait d'être sur les réseaux, heu, ne constitue pas une forme de détente, heu, pour toi? Ou est-ce que ben non justement tu, heu tu as tu as ce regard, heu, un peu, heu, hem, un un un peu haut qui qui te permet de comprendre que ben les, heu, les les réseaux en fait, heu, ben d te te te te mettent, heu, dans, heu, <clicks tongue> dans dans dans dans un circuit peut-être, heu heu dans un en tout cas dans un cercle parfois un petit peu, heu, vicieux et du coup tu t'en veux, heu, d'apprécier ce moment?
Et bien, heu, oui, heu, je prends l le fait de scroller sur les réseaux, effectivement, à la base, c'est un moment de détente, mais heu, pour moi, ça devient un moment lourd et et épuisant parce que, heu, tout simplement, je pense que j'y passe trop de temps et que ça a été la solution, heu, finale, ça a été l'échappatoire à tout le reste, heu, et que j'ai fait ça finalement, heu, <sniffs> par, heu, par défaut. Tu vois? J'ai j'ai <sucks teeth> alors après bon, heu, c'est pas seulement, heu <swallows> heu, une c'est pas une fatigue physique, c'est une fatigue qui est vraie, qui est qui qui pèse, qui est qui est à l'intérieur en fait, qui est, heu, je sais je sais pas comment comment comment expliquer ça. Heu, le l le soir, je vais je vais avoir besoin de silence et heu, et et et sans que je sache pourquoi, en fait, je je <chuckles> je je v je
Ouais. Ouais, d'accord. D'accord, ouais. Mmh mh.
je je je vais dans tous les sens et donc heu, du coup, je enfin, ça n'a ça n'a ça n'a pas de sens finalement.
D'accord. Oui, oui, non mais c'est, heu, c'est c'est complexe ce que tu exprimes mais heu mais mais mais l'idée est est est là c'est que, heu, te tu as tu as besoin d'un temps, heu heu, d'un d'un d'un temps de repos et heu, à défaut de l'avoir finalement, bah, voilà tu, heu heu tu tu forces, heu, tu tu forces ce moment, heu, au travers, heu heu, d'un d'un d'un autre biais que de que que tu ne maîtrises pas forcément et c'est là que les réseaux, heu heu, sociaux interviennent. Puisque, heu, bah, voilà ils arrivent quand même, heu, à attiser en tout cas, heu heu, ton ton -ton attention, heu, quitte ben voilà à à à la garder, heu heu, en otage peut-être un petit peu, heu, trop, trop longtemps et c'est, heu et et ça appuie finalement sur ta fatigue. Est-ce que heu est-ce que ss c'est à peu près cette idée-là?
J'ai j'ai l'impression oui tu vois je t'écoutais, heu, attentivement, j'ai j'ai oui j'ai en j'ai j'ai cette impression également, <sucks teeth> heu, et heu, si si si je t'en ai parlé aujourd'hui, c'est parce que justement j'avais besoin de comprendre vraiment ce qui ce qui se passe quoi, savoir si je sais pas si si c'est normal, si, heu, si je m'en demande trop peut-être? Heu, comment, j je sais pas comment respecter, heu, ce, heu ces idées que j'ai de, heu, d'être seul et d'être content de l'être et et et de pouvoir, heu, le vivre de manière sereine en fait.
Mmh mh. Non, mais heu, la la question est parfaitement légitime, hein, heu, heu, tu tu as le droit d'être, heu heu, d'a d'apprécier finalement, heu, avoir ces moments, heu, qui n'appartiennent, heu, qu'à toi et heu et effectivement le fait de te diriger vers, heu heu la télé ou ou un livre, heu ça ça te permet peut-être de de te fixer aussi un cadre, heu, puisque ben voilà un film ça a une du une certaine durée, le livre tu peux le compartimenter en en plusieurs chapitres. Mais si aujourd'hui, heu, c'est c'est les réseaux sociaux qui te font du bien, heu, tu tu peux aussi finalement être s heu, enfin voilà tu tu pourrais être à l'aise avec, heu, cette idée et heu, et et respecter aussi finalement, heu heu, le fait que c'est aussi une forme de détente pour toi.
Tout à fait oui, je pense que tu as raison là-dessus, je te remercie beaucoup pour ces précieux conseils.
Merci.